Ну, как-то вот как-то так, мне кажется.
Мгм. Э, знаете еще о чём подумала? О том, что, а, ну, по крайней мере, в Америке, а, церкви достаточно большую работу оказывают по поддержке людей, э, в трудной ситуации. То есть они там и одежду раздают, и какую-то еду тоже там, кормят или раздают.
Ну-ка, расскажите. Да, я, кстати, слышала. Слышала, да что они могут и помочь тебе, допустим, если у тя какие-то там ситуации случились, там у тя документы куда-то пропали. Что церковь как-то вообще такое Но это больше такая волонтерская, да, история, то есть они волонтерят очень.
Мгм. Да. Волонтерская, причем т с таким социальным каким-то подтекстом. И вот в этом моменте хочется сказать им: "Спасибо, что спасибо, что вы помогаете, <laughs> что вы есть." <laughs> Мгм.
Да. Потому что я, например, не помню Я соглашусь с вами, соглашусь. Но тоже это такая, знаете, история. Это общая какая-то история всех церквей, да, там, в Америке? Или это как бы просто за каждой церковью есть какой-то человек, который, в зависимости, как он хочет, как он решает?
Мгм. А я не знаю, может быть, у них всё-таки есть, а, такая, а, потаённая, а, цель всего этого, да: привлечь к себе. Ну, то есть я тебе помог, и Да, и ты вот через этот через то, что я тебе помог, глядишь и придешь ко мне, и будешь прихожаном у меня.
Какая? А, привлечь больше людей? М. Ой, не знаю. <chuckles>
А, потому что мне кажется, там, где много церквей, там конкуренция у них. А, ты придешь ко мне или ты придешь вот в церковь через дорогу?
А, да? Не знаю. Я я бы, знаете, <chuckles> да я бы сходила в какую-то вот Знаете, как я в фильмах видела церкви, где они там песни вот эти поют. Я бы сходила чисто посмотреть. Потом такая думаю: ага, щас схожу посмотреть, а потом меня как засосет, и там и останусь. Не знаю как бы.
<chuckles> Ага. Да. Песни поют баптисты. Ага. <laughs> М, пугает меня, наверно, эт
Меня меня как-то меня ино у меня всё равно вот меня пугает, меня вызывает, что все вот эти там церковь, а, что это как-то с сектантством чем-то связано. Не знаю, не могу я себе это побороть, видите, мы с вами <chuckles> <sniffs> как бы как скептические люди. Я вообще по жизни атеист, и мне сложно как бы вот эту тему воспринимать, конечно, очень.
Ах. Мгм. Мгм, мгм. Мгм. <chuckles> Ну, вот я говорю, надо к этому относиться как бизнесу и, собственно, конкуренция. Мгм.
Но в то же время, знаете, когда я вижу истории о том, что люди, которые зависимые и ушли, избавились от зависимости благодаря походу в церковь, благодаря Богу, вот я не знаю. Вот это вот, н ну, вот это вызывает мне позитивный отклик. Я понимаю, что если вам это помогает, ходите куда угодно. Идите в церковь. Лучше это, чем другое.
А, да, да. Да. Мгм, да. Ходите. Да. Лучше это, чем <grunts> Мгм. Да, соглашусь. Однозначно однозначно, да.
Вот. Ну, видите, как бы спорная такая история по поводу церкви, да. Ну, а она на все времена спорная. Видите, сколько лет уже церковь существует. Значит, она если она существует, значит она нужна людям. Да.
Спорная тема. <laughs> Ага. <grunts> Да, и споры продолжаются. <chuckles> Да-да-да. Спасибо, что обсудили со мной. До свидания.
Ну, спасибо вам. До свидания.